Ja, aber das äh, ich weiß nicht mehr, wie die zusammenhängen also, unser G unser Haus, in dem wir aufgewachsen waren, das hatte er verkauft und hatte dafür mit seiner neuen Frau 'n anderes Haus gekauft und ich weiß nicht mehr, ob das alles unter ihrem Namen schon lief oder ob er's dann noch ne, alles über an sie überschr ach so, ne, überschrieben hatte, ne? Ja, ja. Also, es war auf jeden Fall, ne? Ja, da war alles ja, komplett, ja. Mhm. Also, mein Vater hm, ja.
Mhm. Ah ja. Ja, verstehe. Okay. Ja, ja, zu schwierig. Okay. Ah, da ja, ist immer drin. Also, ich verstehe, dass dass es s das Kann mir vorstellen, dass man dass man da böse wird auch, oder? Also
Ja, na klar, das muss man alles aufarbeiten. Also, mein Vater hat's auch fertiggebracht, mein Konto leerzuräumen für mein Studium. Mhm. Ja, das hatte mein Großvater für mich angelegt und angespart über die Jahre hinweg, damit ich auch mir was leisten kann während des Studiums und ein Auto vor allen Dingen haben konnte und so weiter und da hat mein Vater dann, äh, nachdem mein Großvater, ähm al also, kurz bevor er gestorben ist, hat er dann halt den, ähm wie sagt man, wo du denn alles für jemanden unterschreiben kannst und so?
Ja. Was wie denn? Echt jetzt? Warum denn? Ja. Ja, ja. Äh, 'ne Vormacht oder 'ne 'ne Vollmacht, Vollmacht.
Ja, genau. Und dann ist er auf die Bank und hat mein Konto leergeräumt und hat mir gesagt, er steckt's ins Haus, weil er muss Reparaturarbeiten machen und das wäre ja sowieso mal meins.